Hem, dis-moi qu'est-ce qui te, qu'est-ce quelle invention te te fascine, parce que, heu, justement, il est elle a ce sa découverte a, heu, a permis, heu, à ce qu'on ait qu'on ait, heu, une, heu, qualité de vie, heu, heu, significative, heu, aujourd'hui? Ouais.
Oui. Mmh mh. Mmh mh. D'accord, et et il y en a une en particulier que j'aime beaucoup: heu, pour moi ça a été, heu, internet. Alors là, ça a changé ma vie. Ouais. Ça a changé ma vie mais de tout au tout. Au revoir le crayon, bonjour, heu, la culture. Ça a été, heu, waouh!
Oui. Internet? Ah, c'est c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mmh mh. Mmh. OK. Mmh mh.
Ça a été quelque chose d'assez in incroyable. Et toi? Qu'est-ce ce serait quoi? Qu'est-ce qui, quelle invention, heu?
Mmh mh, oui. Heu, je dirais comment transporter l'é électricité.
Ah oui! Ah oui! Bah, l'électricité, ouais, ouais, ouais, c'est vrai, hein!
Ouais, mais comment, heu, ouais. Et, heu, aussi, ouais, comment la transporter parce qu'avant on a on savait que c'était une source d'énergie. Enfin, on savait que ça pouvait, heu, faire des de de de de de grandes choses. Pour autant, on ne savait pas, heu, comment la transporter, parce que, voilà, c'est c'est très dangereux. Et donc, quand on a réussi à trouver, heu, comment, eh ben, c'est là que tout est tout a Ouais. Mmh.
C'est vrai. Oui, oui. Mmh mh. Ouais, ouais. Mmh. Ça a permis, en fait, c'est vrai, tout le développement, heu, heu, de qu'on connaît aujourd'hui, hein. C'est c'est incroyable, hein, l'électricité, le transporter le courant, ouais. Ça a été, heu, une grande révolution, hein. Mais, heu et grâce à ça, heu, in internet peut exister. Donc oui, c'est vrai que, heu
Il est fait autour de ça. Mmh mh. Mmh. Mmh. Oui, oui, oui. Mmh, oui, oui, oui. Oui! <gasps> Tu vois? Et, heu
Et pour moi, en tous les cas, heu, ça a changé ma vie au quotidien, internet, hein, c'est, heu vraiment, hein! C'est, heu, waouh!
<laughs> Oui, bah bah, si si si de de de comment dire ça? On peut pas survivre sans électric on peut pas travailler sans électricité. Moi, heu, mon téléphone, il se recharge avec, heu, l'électricité, donc, pour moi, c'est c'est juste ça. Mmh.
Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. C'est vrai que le l'invention dans laquelle tu stipules, c'est vrai que c'est la plus importante. Là où j'habite, tu sais, on a eu une coupure d'électricité pendant plus de 12 heures et, heu, le pays était, heu, à genoux, en fait, hein, il y a plus rien.
Oh! Oh là là! Oh là là là là là là. Comment vous avez survécu?
Donc, sans électricité, <chuckles> c'est c'est, heu, on retourne, heu, bah, j'exagère un peu, mais je veux dire, on retourne un peu au Moyen-Âge, tu vois? Là, il faut tout reprendre, heu, heu, depuis le début, quoi, heu. S'éclairer, bah, c'est les bougies, heu, faire à cuisiner, c'est le feu. Heu, tu vois, tout d'un coup, heu <blows air>
Oui. Oui.
donc, heu, j'espère que c'était qu'une fois cette, heu, coupure d'électricité, que ça va pas se reproduire, hein, parce que
Mmh. <chuckles> Oui.
Il y avait, heu, le le Portugal et l'Espagne qui qui ont eu cette coupure, tu vois?

Ouais, il y a il y a et ensuite ça charge, heu, ça recharge le truc. OK.
Ouais, donc là, au moins, tu peux avoir des nouvelles et t'éclairer et te chauffer, si, jamais besoin pour avec le feu et heu, de de l'argent liquide.
Mmh mh De l'argent.
Parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver. Eh ben, l'argent, c'est toujours roi, hein, tu sais, quand quand il se passe quelque chose et puis, quelques vivres, en en plus, tu vois? Donc heu, à manger, ouais, ouais, donc heu
Oui. Ah, des, heu, genre, des un peu plus que d'habitude? Eh non, généralement, tu achètes, oh par semaine ou par, heu, par mois?
Heu, moi, je fais tous les 2-3 jours, en fait, parce que je fais toutes mes courses à pied, donc heu, che je vais au magasin pour 2 ou 3 jours, en fait, en produits frais et heu, mais par contre, on a toujours des beaucoup de riz parce qu'on mange du riz quasiment à tous les repas, donc heu, on les achète en en gros, en tu vois, en 20 kilogrammes. Ouais, ouais, ouais. <chuckles>
N oui. Mmh. Oui, mmh mh. En 20 kilogrammes, oui, oui. <chuckles> D'ailleurs, heu, moi, heu, moi moi et mon coloc, on a on a ça fait 6 mois, plus de 6 mois qu'on a, heu, le va le paquet de 20 Kg là, on est là en mode, oh! Et hem, faudrait qu'on en achète parce qu'il y en a presque plus, donc heu, tu m'a tu m'as fait penser à une chose. Merci. Merci. Mmh mh.
Mmh mh. Ouais, ouais et heu, on a une machine à riz, tu sais, en asiatique, ils ont ça. C'est cette tu mets le riz dedans ouais, voilà, c'est ça. C'est très bien ça, donc, il est toujours dispo.
Ouais, eh, les cuiseurs. Les cuiseurs. Oui, mais bon, c'est de l'électricité.
Ouais, ouais, c'est vrai que ça ne fonctionne plus après. Voilà, voilà, sans éc
Mais, en fait, ça veut dire qu'aussi mmh mh, ça veut dire qu'aussi, faut que tu apprennes à faire, heu, le riz, heu, sans l'électricité.
Mmh.

Oui, oui, bon se ou bah en fait, faudrait revenir presque au feu de bois, en fait, c'est ça. Ou alors, avoir une petite bouteille de gaz, tu sais, pour le, camping, tu vois? Ça peut aider, ce genre de choses.
Oui s oui, mmh. Oui, mmh. Heu, oui. La mmh, comme, heu, la compagnie de Camping Gaz. Ah oui, j'ai j'ai j'étais allée à leur site industriel. Rien à voir, avec le sujet. Mais j'étais allée à leur site industriel et je sais comment ils emboutissent le truc, heu, ils fabriquent le pot et hem, comment i ils ils mettent le gaz dedans
Mmh mh. D'accord! D'accord. Mmh mh. Ouais, ouais, ouais. Je crois qu'ils ils mettent une odeur dedans justement, parce que le le gaz n'a pas d'odeur. Ouais ouais, il est inodore. Et heu
Intéressant, intéressant. J'aurais pu faire ça comme métier. Le gaz, il est ouais. Il est il inon inodore, ouais. Et en plus de ça, heu, les normes de sécurité? Bouf, heu. Désolée. <chuckles> Mmh.
Ah bah, j'imagine, hein. C'est vrai que c'est vrai que ça doit être quelque chose. Mais, heu, c'est c'est vrai qu'il faut, heu ça fait du bien en fait, heu, d'avoir ce genre de choses. C'est un petit rappel à à notre, heu, vie qui est très, hem
Mmh. Alors Heu
on est très chanceux, en fait. <clears throat> Dans notre vie, dans une société très développée et des fois un petit rappel à l'ordre comme ça, se permet de de se dire: «Bon. On va reprendre les choses calmement», et heu, on voit qu'en fait, on n'est pas grand-chose sans, bah sans électricité, hein. Heu, c'est c'est c'est incroyable, mais ouais.
Mmh. Oui. <clears throat> Non. Mmh mh. Sans électricité, heu, sans sans les outils, heu, sans les outils qui fonctionnent avec, hein. Mmh.
Ouais, ouais, ouais. C'est c'est assez fou, hein? Et après, tu vois? Je me suis posé la question: «Et imagine, ça continue?» vingt quatre, 48 heures, 72 heures? Et je pense qu'en fait, il y a un chaos, t général et total qui se met en route, hein. Tu vois, c'est un peu l'aco l'apocalypse qui arrive quoi, hein.
Malheureusement c'est Oh là là. Mmh? Oui? Oui mais en plus, heu, c'est un peu aussi, heu oui, les gens ils vont ils vont commencer à se manifester et cetera. Heu, donc heu, comme, bah en fait mmh, mmh. Comme les systèmes de suré surveillance sont KO. KO bah, heu, ils vont commencer à casser. Est-ce qu'il a eu des cassages et cetera, non?
Heu, c'est la guerre civile, je pense. Ouais, ouais. La loi du plus fort va arriver, heu Oui. Oui, oui, oui. C'est ça. Au Portugal, non. Les gens sont allés en terrasse, heu. Mais en fait, heu, pour te dire la vérité, ici, on a un petit peu l'habitude. Parce que c'est assez régulier d'avoir, heu, des coupures d'électricité. On en a, en fait heu, ouais, tous les mois, à peu près, on a mais c'est pas long, hein, généralement. Ça dure, heu, quelques minutes, tu vois? 1 ou 2 minutes, ou peut-être 5 minutes maximum, heu, ou une coupure de 30 secondes, tu vois? On on on en a assez régulièrement, en fait.
Mmh. Mmh. Ah ouais? Oui.